Betul heeh, isi formulirnya, tanda tangan, balikin lagi ke kampusnya, sementara ini kok cuma mau daftar doang, boleh tuh katanya, ya, e boleh tuh, langsung lewat online. Oh, jadi aku udah oh itu udah nilai lebih ya. <smacks lips> Nah, un sampai akhirnya musti balikin berkas nih kan ya, Kak, balikin berkas aku pengen, "Ah, pengen lihat ah, kampusnya kayak gimana nih?" Jadi aku memilih untuk balikin berkas, ke kampusnya. Aku pengen lihat juga kampusnya kayak gimana sih. Eh, ternyata kampusnya modern Kak.
Oke. Oke oke, terus? Oke. Oh, bagus Kak? Pada tahun itu aja kalau Kakak udah, apa, mendeskripsikan bagus aku kebayangnya kayaknya kampus-kampus swasta elite, gitu ya? <chuckles>
Heeh. Nah, waktu it waktu itu belum elit sih Kak. <laughs> Masih baru mulai bertumbuh dia. Eh, jadi ya, untuk, eee, SKS-nya pun tidak terlalu mahal, kalau sekarang udah mahal memang. Jadi, waktu aku datang ke kampusnya, "Ih, ini ada gedung baru, baru dibuat," 8 lantai, terus udah ruangan-ruangannya ber-ac, bahkan untuk naik dari, se lantai per lantai pun, udah pakai eskalator. Wah, itu oke banget Kak.
Oke oke. Oh. Mmm. Wah, udah ada eskalator pada jaman itu Kak?
Udah udah ada eskalator. Heeh, waktu aku ke ITB, ke Unpad kan ngeliat, wah mas gedungnya masih ya bias ya, gedung manual biasalah Kak, <chuckles> enggak.
Wow wow wow, ini mahal ya mahal ya Kak? <chuckles> Iya. Belanda, <chuckles> iya Kak, kalau ITB?
Heeh, iya. Nah, kalau sekarang sih pasti udah keren ITB juga. Tapi ya, untuk untuk saat itu ya, aku ngerasa, "Wah ini udah, eee, vibes-nya, e sit apa, lingkungannya udah, oke banget ya," buat aku.
Oke oke. Betul. Kayak internasional ya Kak? Oke oke oke oke.
Mhm, aku ngerasa, "Oh, ini bakalan nyaman nih, eee, kuliah di sini." Meskipun pada akhirnya macet sih Kak, kalau ke kampus. <chuckles>
<chuckles> Karena, ya di Jakarta ya Kak, mungkin ya? Macetnya, gitu kan. Oke.
Iya betul, situasi Jakarta. Nah itu sih salah satu lompatan yang aku ngerasa et bukan aku ngerasa, memang aku lalui karena tidak rencana Kak, untuk kuliah ke kampus itu sebetulnya, aku tadinya pengen ke, wah negeri, peng negeri pun tadinya pengen ngambil kimia Kak, makanya udah beda banget sama komputer.
Nah, terus apa nih Kak? Oke. Oke, mmm. Nah tapi Kak, waktu Kakak, mmm, mengambil lompatan itu, aku penasaran, itu Kakak merasa, mmm, memang kemauan Kakak atau justru, eee, ini tuh kayak, "Aduh ini bukan jurusan aku banget nih," tapi karena tadi nggak mau yang, 1 tahun menunda jadi Kakak tetap ambil nih? Ini aku penasaran nih.